Nakakaapekto ba 'yon sa pagkakaibigan niyo?
Ah. Um, dati no'ng, sabi ko nga no'ng bata-bata pa ako. Siguro kasi ngayon na medyo ano na, medyo tumanda na kami dil tala su do'n sa mga talagang kaibigan ko na ano, hindi na din sila masyadong ma-post ng ano. Ang pino-post na lang nila is 'yong mga, ah, ganap nila sa buhay. Pero oo, hindi na more on ano 'yong talagang nagre-repost ng mga post ng ibang tao o kaya naman may mga ano. So ngayon 'yon 'yon na lang ma pero dati no'ng mga kabataan ko nga, um, may may ibang kaibigan ako na talagang naku, hindi hindi rin naman dala ako as in talagang maldita, ano. Pero may isa kasi m may isa kasi akong kaibigan, lalaki pa siya, tapos, um oo, lalaki siya. Nakalimutan kung ano 'yong pinost niya. Pero nag-comment ako do'n, tapos ang dami m a ang dami naming ano, ah, tawag nito, parang nagkapalitan pa ng oo, nagkapalitan pa ka talaga ng comment do'n. Tapos may iba din na kaibigan na nag-comment din, parang gano'n. So ang nangyari, ah, hindi na niya ako parang sineryoso niya talaga. Hindi na niya ako kinausap. Oo, kahit na
Oo. Oo. Oo. Oo. Ah. Oo, oo. Oo. Oo, oo. Ah, talaga. Sus mio. Oo. Oo. Sagutan. Komento, oo. Oo, oo, oh. Ah. Masya parang.

Mm. Ah, siguro ang maipapayo ko, um, <clicks tongue> be mindful sa mga kino-comment mo kung gusto mong mag-comment. Tapos, ka ah, be optimistic lang siguro. Ta ah, kapag ka may mga post o mga, tawag nito, mga post ng mga kaibigan mo o kung sino man yan, na hindi mo gusto, ah, kung wala kang magandang masasabi, wag ka na lang, mag-react o wag ka nalang mag-comment, parang ganon. Um, kung gusto mo naman talagang kung kailangan talagang may masasabi ka kur or kung may may masasabi ka dun sa ma naipost niya, i-DM na lang sigur alam mo maikwento ko kasi may dati dati may na post may ni-repost akong, ah, ano daw, ah, parang prinsipe ng isang bansa na nag-commend sa Pilipinas, kasi nga ganito-ganyan basta may nag-comment siya. Tapos may kasamang picture yun, tapos may kasama dun yung quote nung principe daw. So, buti nalang maya-maya, ah, after ko siya maipost maya-maya nag nag DM sakin yung pinsan ko sabi niya, "Ate, ah, kilala mo ba yung pinopost mo fake news yan, hindi yan siya prinsipe ano yan, blogger yan. Fake news yan." Kaya dala dali-dali ko siyang, ah, tinanggal. So, parang ganun kumbaga bago ka din mag post, think parang isipin mo muna kung tama tong ipino-post mo, hindi. Although kahit hindi naman siya fake news kahit yung sarili mong pananaw naman, ah
Tama. Mm. Oo. Oo. Ah. Oo. Sabagay, oo. Mm. Oo. Ah, oo. Sige, sige. Oo. Ah. Okey. Oo, daw. Mm. Ah. Oo. Oo. Oo, oo. Oo.